Kesinlikle doğru. Çünkü beklenti olursa, eee, mutsuz olma ihtimali çok yüksek. Yani, eee, çünkü aynı bakmayabiliriz konuya, aynı düşünmeyebiliriz, eee, aynı yöne gitmiyor olabiliriz. Ama bu empatiye engel değil. Çünkü hep şey gibi, yani, ikimiz seninle birlikte bir konuyu tartışırken aynı fikirde olmadan da çok verimli bir tartışma yapabiliriz. Birbirimizden bir şeyler öğrenebiliriz, paylaşabiliriz. Aynı bakıyorum buna da.
Hıı. Evet, tahmin edebiliyorum. Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Peki, o zaman tam da burada sence, eee, saygı, eee, empatiyi güçlendirir mi?
Hımm, bence çok güçlendirir. Yani, zaten karşı tarafın sadece insan olmasına bile saygı duyduğumda empatiyi çok daha kolaylaştıracağını düşünüyorum. Bu arada, eee, şöyle bir düşündüğümde ben gerçekten çok saygılı da biriyimdir yani. Eee, bu bunu şu anda, hani, sen söyleyince düşündüm. Evet, yani, çünkü aslında onun bir insan olmasına, onun bir kadın olmasına, dışarıdaki bir canlı olmasına, ya, hepsine bir arada bakaraktan zaten empati kurmaya değer buluyorsun.
Hıı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Kesin An Ya, burada şöyle bir bak var. Dünyada çeşit insan ve herkes, eee, özellikle eee, özelliklerinden fark Ve burada aslında, eee, güçlülük, güçlük kullanma, farklılıklar da inanmak, eee, belki em güçlendirebilir. Çünkü senin de dediğin gibi herkes aynı olmak zorunda olan sa eee, sorgulayabil farklı bakış açısı kazanmayı anlamak.
Evet. Eee, yani farklı bakış açıları Hı hı.
İ eee, kendin
Eee, eee, ya, kendi bakış açısı tabii, çok önemli. Eee, burada, eee, bir konuya dair iletişimin devam edebilmesi noktasında da o bakış açısı çok kritik oluyor. Çünkü eğer, eee, bir konuda çok sabit düşünüyorsam ve esnek değilsem bir konuya ya da karşımdaki insan hiçbir şekilde esnemiyorsa o diyalog da devam etmez ve empati bunu kurtaramaz. Evet. Bir yerden sonra kopar.
Hıı. Evet. Evet, ettirmek istemezsin zaten. Evet. Hı hı. Yani aslında, eee, evet, eee, insanların hep, eee, fikirleri var, eee ve bu fikirler, düşünceler de geliştikçe belli bir döngünün içinde ortaya çıkıyor. O yüzden eğer, eee, karşındaki insan kendinden çok emin konuşuyorsa, eee, orada zaten, eee, hani, bunaltabilir, sıkılabilirsin. Sanki, "O zaman benim düşüncelerimin hiçbir önemi yok mu?" diye düşünebilirsin ve keyifsiz bir sohbet hâline gelir dediğin gibi.
Hı hı. Evet. Tabii. Aynen öyle.